Waduh, serem amat, Kak. Itu emang kerik segede kerikil atau kayak segede batu apa ya, batu lemparan kayak gitu atau gimana tuh, Kak?
Nah, kebetulan ada, eee, apa ibaratnya saksi mata dan bener-bener itu temenku sendiri gitu ya. Eee, kebetulan dia tuh orang Medan dan wa eee, pada saat itu tuh, pas inget tuh, pas aku COVID 2019 awal, itu kan COVID awal ya, kita lagi seneng-senengnya chatting-an dan segala macam, hal dibagikan waktu itu tuh. Nah, itu bukan lagi yang segede kerikil tapi yang segede kalau boleh aku ukur tuh segede charger kalau nggak salah, eee, si colokannya itu kan gede ya. Iya kepala charger-nya itu gede, gitu.
Heeh. Ya. Ya ampun, kepala charger-nya ya. Ih, banget. Ya ampun, serem banget, Kak. Itu kalau kena kena kaca juga mungkin a bakal pecah kali ya.
Is. Iya, da jadi kata dia tuh kena kanopi parkiran rumahnya gitu ya. Jadi itu agak apa sih bilangnya tuh, eee, kentob tuh jadi agak kena apa sih, eee, buk nggak bolong tapi dia jadi melengkung ke dalam gitulah. Apa ya bahasa ah, nah betul penyok gitu bahasanya. Itu kentob itu bahasa apa si
Oh, penyok ya, Kak, ya. <chuckles> Oke oke. Nggak papa, Kak. Oh jadi berarti kalau misalnya di Indonesia selain angin yang kencang terus dinginnya menggigit ya, Kak, sampai berapa derajat celsius dan kadang juga disertai dengan hujan es ya gitu ya, Kak, berarti ya?
Maaf ya. <chuckles> E Heeh. Dan heeh? Mmm. Mmm.